Ciao guarda, ehm, vorrei parlarti di un argomento un po' delicato. Ehm, io, mhmm, <tsk> ehm, negli ultimi 2 anni, insomma, 2 anni fa più o meno, ho ricevuto una diagnosi di fibromialgia, mhmm, che non è una diagnosi che mi piaccia molto, di per sé, ecco non è una bellissima, ehm, malattia da avere perché è cronica insomma non c'è proprio una soluzione, ehm, e soprattutto non si capisce da dove arrivi, ma a volte mi mi sembra proprio che sia una sorta di termine ombrello, per alcune mhmm, alcuni sintomi che non si riescono bene a ehm, a a ricondurre ad una ad una patologia con un nome vero. E quindi insomma, ehm, faccio un po' fatica con questa con questa malattia, ma più che altro perché, ehm, mi causa proprio una stanchezza, ehm, fisica e mentale costante e io n somma, non non ho più voglia di di fare niente, ogni volta che, ehm, faccio qualcosa, ecco, mi mhmm trovo essere molto faticoso proprio anche magari semplicemente prendermi cura della casa, quindi devo fare tutto a spizzichi e bocconi e insomma, n non so se tu hai qualche consiglio da darmi per affrontare un po' questa situazione.
Mi dispiace veramente tanto perché questa st per questa diagnosi perché credo che non sia per niente leggera, mhmm, nel senso che, mhmm, quando ti rendi conto poi che conosci delle cose che magari ti ti vengono all'improvviso e non l'avresti mai detto, eh oltre al fatto che imparare a conviverci 1, ma all'inizio specialmente è difficile da superare, quindi ti sono molto vicina per questa cosa. E soprattutto se poi ovviamente non vivi da sola, se, ehm, vuoi bene alla tua famiglia, quindi vi dovete aiutare a vicenda, come è bello che succeda appunto in ogni famiglia. E mhmm, e quindi insomma volevo farti qualche domanda per capire meglio da da quanto tempo tu ne soffri, infatti volevo chiederti quando è iniziato questo sentirsi affaticata, questo sentirsi stanca un po' più del solito.
Mh. Grazie. Mh-mh. Guarda, devo dirti che effettivamente sono diversi anni, ehm, secondo me 6, 7 anni che io sento questa fatica continua, ma ehm, insomma non a non avevo mai dato molto peso alla cosa, ehm, più che altro perché, ecco un po', mhmm, <tsk> ehm m so è sempre stata un po' sminuita dalla dalle altre persone proprio perché magari, ecco, non essendo una una patologia che, ehm, si vede, ecco, una persona dice: "No vabbè ma, ehm, hai 20 anni o poco più insomma, ehm, non è possibile che che tu sia sempre stanca". Insomma ehm, mhmm, una persona tra virgolette, "giovane", che ha una patologia del genere vien non viene pres sul serio. Cioè e quindi diciamo i sintomi sono stati un po' silenti per per diverso tempo, perché magari mi sentivo selo solamente pigra eh, ehm venivo definita pigra. Ehm, e però ec invece è è è molto tempo che io sento questa fatica e anzi, oddio, ragionandoci non so effettivamente se sono solo 5 anni che che io ho questa cosa, o se sia effettivamente da sempre.
Beh, uhm, diciamo che, uhm, è di mhmm, cioè, mi dispiace un sacco sentirlo, una persona che ti viene a dire così appunto <sighs> perché, mhmm, già ti senti così in più ti viene detto: "Eh ma non è possibile che", però giustamente sono anche i modi per scoprire poi se hai qualcosa no, quindi in generale sicuramente sapere di ciò è bene, mhmm, perché una persona si deve fare controllare comunque annualmente, sai quei classici esami del sangue da fare che ti preservano, però comunque, ehm, volevo capire più o meno, mhmm, secondo te qual'è, mhmm, quella sensazione che ti ha fatto scattare quel campanello d'allarme, di proprio stanchezza assurda, che dici: "Non è possibile", cioè cosa sentivi di preciso?
Mh. Mah sai, in realtà, ehm, quel io sono arrivata a questa diagnosi in mhmm un po' per vie traverse, perché io, mhmm, qualche anno fa mi sono fatta male alla schiena, quindi ho una discopatia, avevo finalmente deciso di farmi vedere da un fisiatra per fare un po' di fisioterapia. Il problema è che alla fine di questa fisioterapia invece di stare meglio, io stavo peggio, cioè avevo iniziato ad avere dolore al nervo sciatico quindi c'era stata questa infiammazione, non riuscivo più a camminare. Allora un po' arrabbiata ho deciso di farmi rivedere da un fisiatra e questa seconda fisiatra mi ha, mhmm, detto sostanzialmente, analizzando un po', ehm, il mio corpo, insomma toccando dei punti specifici, mi ha detto: "Ma lei è fibromialgica," e io dico <chuckles> ah-ah, okay, di cosa si tratta? E quindi sostanzialmente da lì è nato un po' tutto il percorso, da sono andata dal reumatologo e quindi ecco, ho scoperto di av che anche la mia fatica diciamo questa questa stanchezza cronica era dovuta proprio a questa malattia e non a una mia, ehm, in qualche modo pigrizia. Quindi ci sono arrivata perché sostanzialmente io avevo dolore ovunque non sapevo perché.
Okay, okay. Mi è chiara la situazione. Diciamo che fa veramente strano dire: "Okay, vado a fare un po' di fisioterapia." Che è quella poi, per curare la discopatia che non è uno sforzo eccessivamente cioè, è pesante, però non è così sai, che dici: "Alla mia età, sostenerlo non posso stancarmi così tanto." Però, è stato sicuramente un campanello d'allarme. E in questo caso quali azioni ti ehm, ti vengono rese più difficili, rispetto a prima? Cioè, in quali senti più fatica, anche magari a livello di, ehm, cura della famiglia o comunque, relazioni personali?
No, esatto. Guarda un devo dire un po' in tutto. Ehm, ma soprattutto, quando si tratta di, ehm, dover uscire di casa per fare qualcosa. Quella è una cosa che proprio, mi mi crea molta fatica. Infatti, cioè, a volte mi sento un po' come se fossi, ehm, un po' a asociale, non nel senso che non magari, ehm, sembra quasi che io non voglia vedere le persone, quando in realtà semplicemente, ehm, so che se esco di casa, prendo un mezzo, ehm, mi magari sull'autobus non posso sedermi, perché ovviamente, mi vedono una ragazza di ven ven <chuckles> adesso, ho quasi 30 anni in realtà, però ecco, ehm, insomma, mhmm, una ragazza giovane che si siede sull'autobus, quando magari, invece, gli anziani sono in piedi, fa brutto. Però, ecco magari stare tanto in piedi i a io sto male. Ho anche la la disabilità, nel senso, mi son fatta fare la disabilità, ma non è che io possa andare in giro con il cartellino stampato in testa. Quindi ecco, ehm, diciamo che prendere i mezzi, dovermi spostare un po' tutto, ehm, <sighs> faticoso, e e quindi anche magari le relazioni personali o anche semplicemente sistemare casa, dare una mano insomma è ehm, ogni volta che io faccio, ehm, qualcosa di più, ehm, ovviamente c'è l la la preoccupazione che potrebbe diventare un un dolore il giorno dopo.
Allora sicuramente so che è un pensiero intrusivo però, ehm, probabilmente, ehm, comprende a diciamo ad aumentare questo senso di stanchezza, perché se la convinzione poi è quella che c'ha la cosa, che ci pensi, aumenta lo so che non è facile pensarci, infatti una persona che direttamente ti dice: "Non non non pensarci, o pensaci meno" è quasi diciamo non serve no. E bisogna agire lì per altri punti, imparare ad avere questa consapevolezza, sempre di più. Però si possono trovare delle soluzioni per, uhm, compiere delle azioni, portarle a compimento, magari ci vuole leggermente più tempo però, uhm, tipo, mhmm, se c'è una cosa tanto grande da fare, si può per esempio pensare di spezzarla in compiti più piccoli, no. Così da procedere per arrivare a determinati obiettivi e non vedere questo carico enorme di di lavoro che ci può dare già il senso di stanchezza, perché già in una persona che non soffre magari di fibromialgia, uhm, l stanca già a priori anche mentalmente, uhm, invece in questo caso, n ti sembra ancora più stancante, perciò spezzarlo in piccoli co in piccoli passi potrebbe essere buono e ovviamente cercando di darti anche una pausa e impostare delle piccole pause anche lì, uhm, tra un pezzo e l'al diciamola così.
Mhmm. Mh-mh. Okay. Ah-ah. Mh-mh. Okay.
Ehm, e poi, mhmm, si possono magari trovare anche dei modi, sotto valutazione medica, sempre pensare in questo modo, ehm, di vedere se ci sono dei supporti magari per gestire questa energia, anche se magari già prendi qualcosa. Non so se magari ti ha consigliato un multivitaminico perenne, tipo da prendere sempre, o anche della vitamina C, o comunque qualcosa che, uhm, bevi durante il giorno che ti può dare un po' più di energia.
Ma, allora, in realtà, no. Ehm, mhmm, più che altro mi hanno dato medicine, mi hanno consigliato di prendere la vitamina D perché è un po' quella che, ehm, in in queste patologie, ehm, scarseggia, però ecco non no, non avevo pensato a prendere un multivitaminico perché, ormai, avevo relegato questo questa stanchezza cronica un po' al fatto di avere questa patologia e non avevo proprio pensato a delle metodologie proprio per ridurre la stanchezza.
Poi mhmm, ah, quello ti può aiutare sicuramente perché, comunque, ehm, farlo a cicli, tipo: "Lo prendo per 2-3 mesi, poi stoppo 2 mesi e poi riprendo" ci sta, ma anche, mhmm, in occasione dell'inverno che, comunque, butta giù le difese immunitarie, in generale, e ti preserva la salute. Mhmm, non solo lui, ma, come ti dicevo prima, anche la vitamina C potrebbe aiutarti, come anche delle bustine di magnesio e potassio da sciogliere nell'acqua. Anche una al giorno oppure, quando ti senti un pò più stanca di bertene una, la sciogli in un bicchiere d'acqua, la bevi, è anche piacevole, e quello ti può aiutare. Ma poi, principalmente, anche, ehm, spiegarlo proprio bene, bene alla famiglia, anche se io credo che, mhmm, sappiano già tutto, però, magari, mhmm, cercare quali di dirgli quali sono di più i tuoi limiti e se si può trovare delle soluzioni condivise, anche con la possibilità di delegare certe cose per non avere troppo sovraccarico a qualcun altro.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah okay. Certo. Ma, guarda, effettivamente, sono sono tutti consigli molto utili. Devo dire che, ehm, i miei genitori, ehm, sanno di questa patologia e, infatti, ehm, mi mi aiutano sempre. Magari, quando andiamo a fare la spesa insieme, non cercano di non farmi tirare su dei pesi perché sanno che, somma, ehm, potrei avere dei dei problemi poi di ehm, di dolori. Però, ecco, sì, mhmm, assolutamente cercherò di seguire i tuoi consigli, anzi vado un po' a informarmi su quali sono i, ehm, multivitaminici che potrebbero fare al caso mio e, intanto, io ti ringrazio tantissimo, soprattutto per avermi ascoltata, per avermi supportata, ehm, in questa situazione.
Ma ci mancherebbe. Anzi, ti mando un grosso abbraccio e vedrai che troverai presto ancora più soluzioni e, mhmm, ripeto, ti sono molto, molto vicina.